ความกระหายนะ ผมว่า <chuckles>
อืม
ครับ ความกระหาย เพราะว่าเมื่อไรที่เราขาดความกระหายเนี่ย มันจะทำให้ชีวิตเราอยู่แบบ อยู่จำเจเดิม ๆ ไม่ไปไหนอะครับ อืม ถ้าเรามีความกระหายเหมือนกับว่า เรามีเงิน 100 นึ 100,000,000 "เอ๊! เราจะทำยังไงให้ ให้เพิ่มอีก 100,000,000 ในปีหน้า" อา ถ้าเราพอใจกับ 100,000,000 เนี่ย เราก็จะอยู่อย่างงี้อะครับ เราไม่ ไม่มี ไม่มี เขาเรียกว่ารากฐาน ตั้งวางแผนว่า "จะทำยังไงให้ไปถึงอีก 100,000,000" อะครับ ประมาณนั้นน่ะครับผม อืม
อืม อืม อืม อือฮึ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ผมอะเคยคิดนะคุณ แบบว่าผมเคยคิดว่า ผมอะอยากรวยมาก ๆ ใช่ไหม แล้วเราเห็นชีวิตของมหาเศรษฐีหลายคนครับ คือเขารวยแล้วเนี่ย แทนที่เขาจะได้ใช้ชีวิต หยุดใช้ชีวิต ใช้เงินนะ เพราะถ้าเป็นคำพูดทั่วไป ก็คือชาตินี้เขาคงใช้เงินไม่หมดครับ แต่ว่า ต่อให้เป็นอย่างงั้นเนี่ย คนส่วนใหญ่เขาก็ยังต้องทำงานอยู่ครับ เพราะว่า คือจริง ๆ แล้ว ผมรู้สึกว่าการเป็นคนรวยมันก็ไม่ได้ง่ายอะครับบางครั้ง แล้วแบบสมมุติถ้าวันหนึ่งเรารวยขึ้นมา เราไม่รู้เลยครับว่าเราจะหยุด ตรงนั้นยังไง แบบว่าใช้ตังค์ยังไง เพราะว่า จริง ๆ ก็เราจะรวยได้เราต้องมีธุรกิจเนาะ แล้วธุรกิจเขาก็ยังมีคนงาน ค อ่า ขั้นต่ำที่เขาต้องการความเติบโตในอาชีพของเขาเนาะ เราก็ต้องเติบโตไปเพื่อที่จะซัปพอร์ตเขาได้เหมือนกัน ไม่งั้นธุรกิจเราก็จะไปต่อไม่ได้
ครับ อืม ครับ อะฮะ ครับ อะฮะ ๆ ครับ ครับ ถูกครับ อะฮะ ถูก ต้อง ครับ อืม ใช่ ถูกครับ อันนี้เห็นด้วย
ผมก็เลยมานั่งคิดอยู่ว่า เรารวยเนี่ย เราคงมีสักวันหนึ่งที่เราต้องได้รวยตามความฝันเราแหละ แต่เราจะแบบมีสมดุลชีวิตที่เราต้องการ หรือเปล่าเนี่ยครับ ประเด็น
ว่า? อ อะฮะ อ อา อันนั้นแหละครับ คือ ก็ถ้าเรา ถ้าเรารวยเนี่ย เราอาจจะมีโอกาสที่แบบได้เลือกใช้ชีวิตมากขึ้นนะ ผมว่า อืม
อา ก็ถูกครับ
อา เราเลือกว่า เราต้องการแบบไหน ในรูปแบบไหน การจัดตารางชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะ ถ้าเรา ถ้าเรารวยอะครับ อืม
อืม อันนั้นก็ถูกครับผม แต่ว่าก็นั่นแหละครับ ก็คือ เอ่อ เขาเรียกว่าไงครับคุณ แบบมัน อาจจะเครียดกว่าตอนที่เราอันนี้ก็ได้นะ แบบพอมาถามดูแล้วความสุขจริง ๆ คืออะไรประมาณนี้ สำหรับผมนะ แล้วแบบก็มาถามตัวเองว่า เอ๊ย ถ้าเกิดเราไปอยู่อย่างงั้นแล้วเนี่ย เราจะมีความสุขจริง ๆ เหรอ อะไรอย่างเงี้ย
ครับ ครับ อะฮะ ครับ